بُصي، هو فكرة إن أنتِ تحطي حدود دي شيء طبيعي بمِا إن الموضوع وصِل لحد في إن أنتِ، آآ، بقيتِ مش مرتاحة في البيئة اللي أنتِ بتشتغلي فيها، أ أو إنه كُون إن هي بتتصرف تصرُفات، آآ، مخلياكِ مش قاعدة بشكل مُستقر. فما دام وصلتِ لمرحلة زي دي، أنتِ ممكن تتكلمي معاها عمومًا بشكل يعني إيه بس بس سش شكل صريح، ولكن من غير هجوم. يعني قُولي لها بكل بساطة، آمم، لو فرضًا يعني ج جات صُدفة إن هي سألتِك سؤال أنتِ شايفة إن هو يتعدى الخصوصي يعني إن الأمر ده شيء يعني في حدودِك الشخصية مع م مش من المفروض إن هي تسأله، قُولي لها ببساطة يعني: "أنتِ بتسأليني السؤال ده ليه؟ عايزة تعرفي الإجابة دي ليه؟" هتقول لِك مثلًا: "من عادي بادردش معاكِ." قولي لها: "خلاص، okay، أنا ما عنديش مشكلة إن أنتِ تدردشي، ولكن كل واحد ليه خصوصياته، كل واحد ليه حدوده. مش من الطبيعي إن أنا آجي أسألِك السؤال ده، أنا الشيء ده لا يعنيني في أم في في في حياتي، ي في يعني ب بأي صفة، فبالتالي مش هاسأله لِك." أنتِ اتكلمي معاها بصراحة بمِا إن، آمم التلميحات الغير مباشرة م ما وصلتلهاش، بمِا إن هي، أ زي ما أنتِ أنتِ قُلتِ بتحاول إن هي تتقمص شخصية كل واحد في المكتب عندِك، يعني، أ بمِا إنِك مُتكلمة متحدثة، فهي بتحاول إن هي تتكلم معاكِ وتسترسل الكلام. فلأ، عادي، أنتِ تقدري تحطي حدود لنفسِك، بحيث إن أنتِ يعني ما ت ما تحسيش دايمًا أنتِ، آمم، بيتم استنزافِك منها أو إن هي دايمًا بتسألِك وأنتِ مُحرجة إن أنتِ تقولي لها لأ. حاولي معاها مرة كده من غير بس إيه هجوم، اتكلمي معاها بصراحة خالص، قولي لها أنا مُعتبراكِ صاحبتي، معتبراكِ، آآ، واحدة قُريبة مني، بس أنا في حاجات معينة بتضايقيني منِك، 1 2 3. جربي مثلًا تعملي حاجة زي كده. بس برضو يعني خليني أسألِك سؤال أنتِ شايفة إن علاقتِك بيها، آمم، يعني أنتِ حابة إن هي مثلًا تستمر في إطار الزمَالة فقط، والّا يعني، أ أ إن هي مثلًا أ تبعدي عنها أو تقربي منها؟ أنتِ حابة إن العلاقة تكون ماشية في أي إطار بالضبط؟
فاهماكِ. بالضبط. بُصي هو أنا حابة إن العلاقة تبقى في إطار الزمَالة بس يعني، أنا مش من الشخصيات ال ال اللي بتحب إنها تتكلم لإن الكلام أوقات بيزود المشاكل، ف أنا ليّا ص يعني ليّا دايرتي القُريبة اللي ممكن أتكلم معاها، فأنا عايزة العلاقة تبقى زمَالة مهنية مش أكتر من كده. آآ، وأنا فعلًا هاحاول أعمل اللي أنتِ قُلتِ لي عليه ده يعني، هاحاول أتكلم معاها بمُنتهى الهدوء. يمكن تفهم إن إن في حدود المفروض الواحد ما يقولهاش، ومش كل الأسئلة اللي بتدُور في دماغ البني آدم مُمكن يترجمها للشخص اللي قدامه. أنتِ عندِك حق. بصراحة الكلام إمم.
اهم. اهم. بالضبط، بالضبط. يعني وده إمم. اتفضلي آه. ده يا عمومًا ده بيكون حقِك أنتِ في الآخر، يعني إنه دي مش قلة ذوق من عندِك، بالعكس إن أنتِ تحطي حدود لنفسِك دي حاجة كويسة جدًا.
أنتِ عندِك حق فعلًا. بصراحة الكلام معاكِ فعلًا فَرق معايا، و والفضفضة دي ريحتني وخلتني أبُص للموضوع كمان من كذا زاوية مُختلفة. شكرًا ليكِ.